जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि आपने बोला कि जो टाइपराइटर या डाटा एंट्री की जैसी नौकरियाँ थी तो ये तो बिल्कुल मतलब अब ख़त्म ही हो चुकी है। ये सब अ, एआई की मदद से मतलब काफ़ी चंद कुछ सेकंडों में हो जाता है। और जैसा कि आपने देखा होगा, पहले जो टोल कटता था, मैनुअल चलता था। लेकिन अब क्या होता है? जो त तकनीक की मदद से जो मतलब हाइवे पे टोल जो है वो अपने आप ही कट जाता है। एक एक तो उनकी नौकरियाँ भी मतलब धीरे-धीरे मतलब कम होने लग गई है। एक तरीके से गायब ही हो गई है और जैसे फ़ोटो डेवलपमेंट वग़ैरह चीज़ें हैं, यह सब एआई बहुत आसानी से कर लेता है।
हाँ। जी, जी। बिल्कुल। हाँ। जी, जी। हाँ। जी, बिल्कुल। जी, अपने आप ही कट जाता है। जी। हाँ। जी। जी। जी।
तो मेरा यह मानना है कि मतलब जैसे बहुत सी नौकरियाँ चैटजीपीटी ने मतलब एआई ने खाई है, लेकिन बहुत से नए अवसर भी चैटजीपीटी अ, ला रहा है और इंसान को मतलब उस हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा कि वो देखो
हाँ। जी, जी। जी, बिल्कुल। हाँ, उसकी तरह से डालना ढलना पड़ेगा उसकी जगह उसके साथ। जी, जी।
वही नई-नई तकनीक इस्तेमाल कर सके।